Sim, ele é amante de cinema, não só de assistir, mas também de produzir, tá. É, ele faz já fez alguns filmezinhos, caseiros, claro. Mas com muita seriedade, Iluminação, roteiro, atores, eh, como é que fala, eh, as roupas, produção, né. Loc
Uhum. Ah, é? Que legal. Uhum. Sim. A produção, né. Uhum. E ele chegou, quer fazer alguma formação profissionalizante em cinema, ele tem essa vontade também? Que aí também já leva a tecnologia, né, também junto.
locação. Não, ele e ele, hoje hoje nós estamos em outro país, porque ele quer estudar medicina. Mas aqui, ele está procurando os cursinhos de de cinema, cursinhos
Ai que legal. Aham.
Ah, profissionalizantes ou capacitantes.
Ai que legal, é tipo fazer como se fosse uma coisa à parte, né.
Não entendi.
Deve está procurando para fazer uma como uma coisa à parte, né. Além da carreira de uhum. Sim, sim.
É, num curso de capacitação, é. Uhum.
E além de estar fazendo a a faculdade de medicina, ele também tem meio que esse outro lado dele, né, que vai mais para criação também.
Essa é a outra paixão que é admirável. Eu não tenho nem paciência. Ele pega para fazer um filme, passa 1 mês fazendo um filme.
Uhum. Sim. <laughs> É né, é um processo muito longo né. Pré-produção, produção e pós-produção, tem tudo isso.
Aí, eh aí eu pergunto: "E ai e ai filho como é que está o" Eu pergunto: "E aí filho como é que está o o filme novo?" Aí ele dá uma explicação preguiçosa, assim: "Ah estamos estamos fazendo uma uma umas cenas externas aí". Nem quer me falar. Mas aí quando fica pronto, aí ele me mostra todo orgulhoso: "Olha só, vamos lá, vamos assistir". <laughs>
Uhum. Sim. Aham. <laughs> Ah, então, ele já produziu outros filmes, né, também?
Já, já fez 4 ou 5 filmezinhos, e colocou no YouTube e, alguns com com mais exposição, outros com menos exposição. Ele aprende com os próprios erros, e vai lá e conserta, pronto, né.
Sim. Uhum. Sim. Sim, sim. E e com o resto da sua família, assim, vocês já tiveram algum tipo de conversa em relação ao celular, sobre o tem né, você disse que sua esposa e seus filhos, ficam mais tempo no celular, né. Vocês já chegaram a ter uma conversa sobre isso?
E o outro é pescador. <chuckles>